Ờ, được chớ, thì nghe qua cái vấn đề của bạn á thì mình cũng rất là hiểu cái cảm giác mà kiệt sức khi nấu ăn của bạn luôn. Nhưng mà trước khi mình đưa ra những cái lời khuyên á, thì mình muốn có thêm những cái góc nhìn tối ưu, nên là mình sẽ hỏi thêm bạn những một vài câu hỏi nha. Thì, ừm, bạn chuẩn bị nấu ăn cho mấy người mỗi ngày? Hay là bạn chỉ nấu cho một mình bạn thôi?
Ừm. Ừm, hiện tại thì mình vẫn còn đang sống với bố mẹ á, ờ, và mình còn đi học, cho nên là cái việc nấu ăn này, ừm, nếu mà ngày nào mình rảnh hoặc là mình nghỉ á, những cái ngày mà không có lịch học ở trên trường thì mình sẽ nấu ăn cho bố mẹ và chị hai của mình, tức là gia đình khoảng 4 người. Thì nếu mà ngày đó, ừm, gia đình, ờ, mọi người, ờ, đi làm về hay là, ờ, hội họp đầy đủ thì mình sẽ nấu ăn cho cả 4. Còn nếu không thì cái phần ăn nó sẽ cắt cắt giảm lại tùy theo từng ngày. À, vâng. Ờ, ừm, ừm, mình cũng cảm thấy nó khá là, ừm, quan trọng tại vì nó đảm bảo cho cả gia đình mình là sẽ có một bữa ăn ngon nè, và cũng như là, ừm, nhiều dinh dưỡng á.
À, vậy á hả? Trời ơi, nghe bạn kể thì mình cũng thấy đúng là bạn đang, ơ, gánh cũng nhiều việc hơn á, không có chỉ cho một mình bạn đâu. Nhưng mà cái cảm giác, ưm, đã nấu á thì nấu cho đàng hoàng á, thì cũng vừa dễ hiểu nè, vừa làm mình tự tạo áp lực cho bản thân mình ha, bạn ha. Thì á, ờ, buổi tối á, ờ, bạn thực sự có bao nhiêu thời gian để nấu ăn? Ví dụ như á là bạn về nhà lúc mấy giờ và muốn ăn tối lúc mấy giờ nè?
Ừm. Ừ, đúng nha.

À, vậy là nhà bạn cũng có đầy đủ những cái thứ, ơ, ờ, thiết bị mà chưa có tận dụng hết á chứ, mình nghe là đã thấy có rất là nhiều điểm có thể tối ưu rồi đó. Ờm, thì á, bây giờ á, cái gợi ý đầu tiên của mình là á, ờ, lập cái kế hoạch bữa ăn đi, theo tuần đơn giản đi, tại vì á nghe toàn bộ câu chuyện á thì mình thấy á, ờ, bạn là một người cũng, ờ, siêng năng nấu ăn và muốn gia đình, ờ, có những cái bữa ăn ngon và kể cả bản thân muốn có những cái món ăn mà nó lành mạnh nữa. Ờ, nhưng mà cái phần sơ chế thì nó lại hơi mất nhiều thời gian ha, nó chưa có được tối ưu, thì bây giờ bạn hãy á lập cái kế hoạch bữa ăn theo tuần đơn giản thôi. Ví dụ như là, ờ, cuối tuần nè, bạn dành 30 phút ngồi ghi ra là, ờ, nấu 3 đến 4 món chính lặp lại, ờ, được trong tuần như là gà, cá, đậu phụ, thịt băm, hoặc là vài cái loại gia rau mà nó dễ chế biến thôi, như là bông cải, cải thìa, salad, cà rốt thôi. Chứ còn những cái rau mà nó khó lặt như bạn nói quá thì nó cũng làm bạn vừa, ờ, mất thời gian mà trong cái lúc mà lặt rau á bạn cũng cảm giác nó bực bội á, đúng hông? Ờ, thì sau khi lên cái danh sách mua sắm 1 lần á thì hạn chế cái cảnh mà sau giờ làm mới ghé siêu thị nha, rất là tốn thời gian để ờ, và dễ mua lung tung á, cho nên là, ờ, bạn thấy cái, ơ, gợi ý như này có phù hợp với bạn hông?
Ừm hứm. À, chính xác. Ừm hứm. Đúng là như vậy rồi. Ừm. Ừm. Ờ, ờ, sau khi nghe cái gợi ý của bạn thì mình cảm thấy đây là một cái giải pháp mà mình đang tìm kiếm luôn á. Ờ, tại vì trước đây mình thường, à, không có chuẩn bị gì trước cho bữa ăn, và mình cứ tới ngày đó là mình sẽ suy nghĩ coi là mình nên ăn cái gì đây ta, hay là mình nên nấu món gì đây nhỉ? À, mình hông có kế hoạch cụ thể nên là có thể là mình sẽ mất nhiều thời gian cho cái công đoạn đó hơn. Mình sẽ cố gắng để lập một cái danh sách và theo dõi nó theo tuần để dễ dàng cũng như là tiết kiệm được thời gian hơn nè, à, và mình nghĩ là mình sẽ cố gắng sử dụng hợp lý cái khung giờ, ừm, như bạn nói.
Đúng mà, đúng đó. Rồi, thì á, ừm, bạn hãy thử cái phương phép đó xem sao nha. Ngoài ra á, bạn hãy á, ờ, thử nấu hàng loạt á và chia cái phần nó thông minh hơn, ví dụ như là cuối tuần nè, bạn hãy nấu sẵn một cái, ờ, nồi súp hoặc là cái nồi thịt kho trứng á, ờ, thiệt là lớn luôn, chia thành, à, 3 đến 4 hộp, xong rồi bạn để lại trong ngăn mát hoặc là ngăn đông á, thì, ờ, mỗi tối trong tuần bạn chỉ cần luộc thêm, hoặc là hấp nhanh một cái loại rau thôi, là thêm ít cơm hoặc là bún, ờ, xong rồi bạn sẽ lấy cái món kho, món hầm mà đã chuẩn bị sẵn trong cái hộp á, bạn hâm nóng lại là xong thôi. Như vậy á, cái bữa tối của bạn có thể chỉ còn 20 đến 30 phút nấu nướng thay vì, ờ, 1 đến 3 tiếng như bạn, ờ, chia sẻ, nhưng mà vẫn đảm bảo có cơm nhà, có rau, có món mặn, thì bạn có thấy, ờ, phù hợp với mình hông?
Ừm hứm. Ờ. Ừm.